हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बताइए कि आप ख़ाने की कितनी शौकीन हैं? और खाना कितना ख़ाती हैं, कितना बर्बाद होता है और बर्बाद होता है तो आपको पछतावा होता है?
जी हाँ, ज़रूर। बिल्कुल आपने तो मुझसे ऐसे पूछ लिया, मैं आपको बताऊँ जब ख़ाना बर्बाद होता है तो मुझे बड़ी अ अ, अजीब सी पता नहीं क्या ना ऐसा लगता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है, सच बताऊँ तो आपको। और क रही बात खाने की शौकीन होने के बाद तो मुझे तो ख़ाना बनाना, खाना ख़ाना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ख़ास करके ना जब खाने की तैयारियाँ हम करते हैं तो वो उसमें बड़ा मज़ा मुझे आता है। मुझे तो वो देखकर ही आकर्षण लगता है। अ, मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर ना मैं अ, रील स्क्रोल जब करती हूँ तो मेरे फ़ीड में ही सिर्फ़ ख़ाने ख़ाने का आता है क्योंकि मैं इतना देखती हूँ ना कि वो मेरे अ, फ़ीड में आने लगता है। जी।
जी। शाबाश! बिल्कुल। हुँ, हुँ। क्या बात है! <chuckles> जी, जी। देखिए मुझे भी लगता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ख़ाने को लेकर शौकीन रहती है। और घर का ख़ाना तो खाती ही है बनाती ही है लेकिन बाहर के चटपटे ख़ाने का भी स्वाद उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा वो देखती है खाती हैं। तो ये बताइए कि जैसे आप प अ, बाहर कितना ख़ाने के शौकीन हैं? और बाहर के ख़ानों को कितना तवज़्ज़ो देती हैं?
<laughs> जी। हाँ। जी। अगर मैं सच कहूँ ना तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ख़ाया करती थी बाहर की चीज़ें। मैं अ, देखिए हाँ, मैं घर में भी खाती थी लेकिन घर में देखिए जब आप बाहर का खाके आते हैं ना तो थोड़ा-सा मन एकदम अजीब-सा हो जाता है। तो घर का ख़ाना उतना ख़ाया नहीं जाता है। ख़ास करके मैं आपको बताऊँ जब मैं बर्गर-वर्गर ख़ा लेती थी तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता था घर का खाना खाने का और वो पता नहीं क्या होता था ना मैं आपको बताऊँ मैं रोज़ सोचती थी कल आज तो मैं बिल्कुल नहीं ख़ाऊँगी बाहर का। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती थी अपने दोस्तों के साथ ना वो अ, रहता था कि आज ख़ा लेते हैं कल से छोड़ देंगे आज खा लेते हैं कल से छोड़ो। वो जो आदत रही ना वो थोड़ी-सी मुझे लगता है कि बदलने में मुझे बड़ी मुश्किल आई।
अच्छा! हाँ, ये तो है। <chuckles> जी। हाँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन आप जैसे बाहर इतना ख़ाने की शौकीन लग रही है आपकी बातों से झलक तो रहा है। तो ये बताइए जब आपकी मम्मी घर का एकदम से अ, संयुक्त अ, स बोलते हैं ना? वो परिपूर्ण ख़ाना जो होते हैं, संतुलित ख़ाना बनाकर रखती है के बेटी मेरी बेटी आएगी पूरा भरपेट ख़ाना ख़ाएगी लेकिन आप बाहर से ख़ाकर आते हैं। तो ख़ाना बर्बाद तो होता होगा ना?
हाँ। हाँ। <laughs> जी देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कभी-कभी होता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती थी। पहले मैं आपको बताऊँ जब मैं मुझे नहीं पता थी कि हाँ कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए या फ़िर मैं सच कहूँ तो जब मैं जब तक मैंने आपने ख़ुद के पैसे से कोई भी खाना नहीं लाया ना तब तक मुझे इसकी कीमत नहीं पता चली थी कि ये जो हम फूड वेस्ट करते हैं या फ़िर जब आप बाहर रहते हो ना और अपने परिवारजन से दूर रहते हो और आपको ख़ुद बनाकर खाना पड़ता है। जब आपको लगता है कि कोई नहीं है बनाने वाला, तब मुझे उसकी कीमत समझ में आई। तो आइए आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि फूड वेस्ट को कम करूँ। जैसे मानिए अब मैं बाहर से अगर खाके आती हूँ तो या तो मैं अपने घर पे पहले ही मम्मी को बता देती हूँ, लेकिन देखिए कभी-कभी ना अ, सच कहूँ तो डर भी लगता है मम्मी से, क्योंकि फ़ोन पे मैं बता तो दूँ उसके बाद लगातार गालियाँ पड़ती हैं तो इसलिए मैं अपना मुँह थोड़ा बंद रखती हूँ। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। सही बात। हुँ, हुँ। जी। ये तो है। हुँ। अच्छा। <chuckles> हाँ, ये बहुत अच्छा करती हैं और आपकी सोच सच में बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि कम से कम फ़ोन करके बता देना की आप घर का खाना खाएँगी नहीं खाएँगी बाहर अ, से आप कुछ खा कर आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे घरों में अ, इस तरह के खाने बर्बाद होते हैं। और ये कई बार देखेंगे कि रेस्टोरेंट या होटलों में भी अ, बहुत ज़्यादा खाना बर्बाद हो रहा होता है और अ, ये खाने जो है कई बार आप देखेंगे भूखे होते हैं उन्हें खाना मिलता भी नहीं तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी?
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। नहीं, नहीं। हाँ जी। हाँ। जी अगर मैं आपको सच कहूँ ना तो देखिए अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे घर में खाना बच गया, तो मैं सच कहूँ तो मैं कभी बर्बाद नहीं होने देती हूँ और सबसे आसान तरीका इसका ये है कि अब तो हमारे पास देखिए तकनीकी उपकरण इतने सारे उपलब्ध हो गए हैं। आप फ़्रिज में रख सकते हैं या फ़्रिज में नहीं रख रहे हैं तो अ, मानिए आपके पास फ़्रिज नहीं है जैसे मैं बाहर रहती थी कभी-कभी तो फ़्रिज नहीं होता था मेरा ना तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि तुम किसी भी बर्तन के अंदर बड़े बर्तन के अंदर पानी रख लो और उसके अंदर जो भी खाना तुम्हारा बचा हुआ है, दाल है, सब्ज़ी है, वो अ अ, बॉक्स के अंदर बंद करके अ, उसे अ अ अ, थोड़ा-सा रख दो, थोड़ा-सा पानी रख कर। तो वो मेरे लिए बहुत मददगार रहा। मैं देखिए ऐसा नहीं होता है कि मैं अ अगर स सुबह का खाना है तो उसे शाम में ना खा लूँ, रात का बचा है तो मैं सुबह ना खा लूँ। कुछ लोग देखिए झिझकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वो बल्कि हम इस्तेमाल कर लें दुबारा तो इससे बहुत अच्छा होता है और अगर आप थोड़ा स अ, थोड़ी-सी समझदारी से देखें तो इससे आप ही की बचत होती है, आपके समय की बचत होती है, आपके खाने की बचत होती है। हाँ।
अच्छा। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात है, लाज़वाब! हुँ। जी। बिल्कुल। जी। हाँ, ये तो होता है। लेकिन घर में जब तक ये करते है तो उसमें तो कोई दिक़्क़त नहीं परेशानी नहीं है। हम छोटे स्तर पर करते हैं लेकिन यही 1 फ़ॉर्मूला अगर रेस्टोरेंट वाले अपनाएँगे तो वो हमें हमेशा बासी खाना परोसेंगे क्योंकि वो बचे-कुचे सारा खाना को फ़्रिज में रखकर उसे दोबारा अगले दिन इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लगता है कि ये तरीका अपनाना चाहिए या जो बचे-कुचे हैं उसे सब फ़ेंक देने चाहिए या कोई और विकल्प हो सकता है?
बिल्कुल। जी, देखिए वहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते हैं रेस्टोरेंट में भी बहुत लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के जो ओनर होते है उन्हें ये सोचना चाहिए कि अ, जो भी अ, स्टाफ़ है, आप उन्हें घर के लिए दे दें अगर बच जाता है। पहले तो कोशिश यही करें कि अ, जितना जितने की ज़रूरत है उतनी ही अ, खाने को बनाने की सोचें आप, उतना ही इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन अगर बच जाता है आपका खाना, तो आप पहले तो स्टाफ़ में बाँटे। स्टाफ़ नहीं होता है तो फिर बाहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, आप ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएँ, गरीबों को खाना खिलाएँ। इससे देखिए एक तो फूड वेस्ट कम होता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि ऐसे रेस्टोरेंट की बात करें या फिर शादी अ, विवाह में भी मैंने देखा है लोग खाना ऐसे बर्बाद कर देते हैं, मैं सच कहूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर के, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं अपने सामने इसलिए मेरे मन में हमेशा रहता है कि अ, जो भी अ, खाना बच जाए या तो हम गरीबों को में बाँट दें या तो कोशिश करें कि अपने आस-पास के लोगों को दे दें जिनको ज़रूरत है, ताकि इसका इस्तेमाल हो जाए।
जी। हुँ। अच्छा। सही कहा। ऐसा क्या? ज़रूर। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। सही कहा। हाँ, इस्तेमाल होना भी चाहिए और देखिए ना कई बार क्या होता है कि हमारे अ, पिताजी सब्जियाँ लाते हैं या राशन लाते है, तो मम्मी तो बोलती है कि एक मात्रा में लाने के लिए लेकिन कई कई बार समझ में नहीं आता। तो इस स्थिति में बताइए कि आपके घर में कभी राशन बहुत ज़्यादा आ गया या सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आ गया और वो सड़ने लग गए हैं, इस्तेमाल में नहीं आ पाते, तो ऐसा भी होता है, तो फिर इस स्थिति में क्या होता है?
जी हाँ। देखिए मेरे यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरे भाई हैं और मेरे पापा हैं, तो मेरी मम्मी का क्या है वो सोचती हैं कि एक भूलेगा तो एक लेके आएगा तो वो दोनों से कह देती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि दोनों ही लेते आते हैं और उन्होंने मम्मी को कॉल करके बोला भी होता है, लेकिन मेरी मम्मी की आदत ये है कि वो अपना फ़ोन हमेशा इधर-उधर रखा करती हैं। तो अब बात बातचीत हो नहीं पाती। एक को पता नहीं होता है कि हाँ, कोई दूसरा लेके आ रहा है तो सब्जियाँ आ जाती हैं घर में कभी-कभी ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊँ हम क्या करते हैं जो ऐसी सब्ज़ी रहती है जो कि अ, ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है तो हम उसे रख देते हैं कि हाँ, ठीक है इसे बाद में बना लेंगे और जो ऐसी सब्जियाँ हैं जि जो ज जो खराब हो सकती हैं, जैसे पालक की अगर बात करें उसे ज़्यादा दिन तक आप रख दे ना तो गल जाती है उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पालक हो गया या फिर जो भिंडी हो गई, करेले हो गए अगर इन सबको आप जल्दी नहीं बनाएँगे ना तो ये एकदम सूख-सी जाती है। हाँ, तो वो इस्तेमाल नहीं हो कर सकते हैं आप बाद में उसे, तो मैं तो ये कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ों जल्दी इस्तेमाल कर लें हम। और जो दूसरी जो होती है जो थोड़ी 2-3 दिन चल सकती हैं जैसे बैंगन हो गया अ, परवल हो गया या फिर गोभी हो गई तो इन्हें मैं फ्रीज़र में अ, सोचती हूँ स्टोर करके पहले सील बंद पैकेट में उसे रख देती हूँ तो इससे वो ज खराब नहीं होते हैं, वो बढ़िया से बने रहते हैं। जी।
जी। अच्छा। हाँ। ओह! <chuckles> जी। हुँ। जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ। जी। खराब हो जाता। सही कहा आप जी। हुँ। बहुत अच्छा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि नगर निगम की गाड़ी आती है, तो घर के सभी सदस्य जब कचरा फेंकते हैं उसमें बहुत खाने बहुत बर्बाद होते हैं, फेंका जाता है। तो अ, इसका क्या समाधान दिखता है आपको? और एक तरफ देखेंगे गरीब जो है, वो खाना के लिए तरस रहे होते तो ये कैसे संतुलन बनाया जा सकता है?
जी देखिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि देखिए, कुछ लोग ना बहुत आलस दिखाते हैं। मैंने देखा है हमारे भी अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फूड का वेस्ट करते हैं वो लोग। जैसे कि अ, क्या है, 2-3 लोग हैं, छोटा परिवार है इनका, खाना इन लोगों का बन गया लेकिन अ, फ़िर शाम में इनका मन किया कि पिज़्ज़ा मँगा लिया तो लोग पिज़्ज़ा मँगा लेते हैं लेकिन वो खाने को वेस्ट कर देते हैं। देखिए मैंने कई बार देखा है तो मैंने अपने बगल में एक भाभी है मैंने उन्हें सलाह भी दी कि चलिए ठीक है अगर आप नहीं खा पाती हैं तो आप सुबह में जो भी रोटियाँ बची हैं, सब्ज़ी बची हुई है आप उन्हें गरम करके खा लें और अगर आपको नहीं खाना है तो आप या तो अ, घर में दे दें या फ़िर आपके घर में जो काम करने वाली आती है आप उसे दे दें क्योंकि आप देखें उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें भी ज़रूरत होती है। हमारे देश में आप देखें इतने सारे बच्चे मल अ, मल्नूट्रिशन के शिकार होते हैं, उन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो हमें कम से कम उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
हाँ जी। अच्छा। ऐसा क्या? हाँ जी। ज़रूर। हाँ जी। जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये बताइए जैसे कि मोहल्ले में अक्सर गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है कि गाँव अ, गायों को जितने भी पशु-पालन होता है पशुओं को किसान खिलाते-पिलाते हैं और शहरों में कई बार गाय देखे जाते हैं कुत्ते होते हैं जिन्हें लोग खाना खिलाते हैं और कई बार तो कबूतरों को दाना डालते हैं, तो इसे कैसे हम संतुलित तौर पर देख सकते हैं कि अ, उनको कैसे हम भोजन मुहैया करा सकते हैं?
जी, ये तो बहुत ही अच्छा पूछा आपने। देखिए, क्या होता है ना कि आप जो भी आपके घर में खाना अ, बच जाता है, मैंने देखा है कि शहरों में अक्सर आलस की वज़ह से आप कहें या फिर कचरागाड़ी, जैसे आपने कहा ना कि आती है, तो आती है, तो लोग उसी में डाल देते हैं। मुझे लगता है, थोड़ी-सी हाँ, थोड़ा-सा आप अगर थोड़ा कष्ट उठाएँ, आप थोड़ा-सा खुद को कष्ट क्या उठाएँ? देखिए, ये तो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है कि आप थोड़ा-सा घर से बाहर निकलें। आजकल के समय में लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो देखिए, गाय और कुत्ते रहते हैं आसपास, तो आप उन्हें जो रोटियाँ बची हैं, ब्रेड बचे हुए हैं आपके घर में, आप उन्हें खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम भी होता है और देखिए, अन्न का कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें तो मेरे घर में शुरुआत से ही सिखाई गई हैं। मेरी जो दादी हैं, वो कहा करती थीं कि, "तुम्हें जितना खाना है, तुम उतना लो। तुम 10 बार लो, लेकिन जितना खा सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमता इतनी है, तुम उतना ही निकालो और अगर बच जाता है, तो दूसरों को दे दो, अगर नहीं खा सकते, लेकिन इसे बर्बाद मत करो।"
हाँ। जी। अच्छा। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। जी। सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ। हाँ। हाँ, ये आपकी दादी तो बहुत अच्छा उपाय बताई है और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं क्योंकि अगर बहुत खाना हम ले लेते हैं, तो फिर हमें खाना ही पड़ता है, वो अ, खाना बर्बाद ना हो इसके लिए और मोटापा बढ़ जाता है और बहुत सारी अ, शारीरिक बीमरियाँ हो जाती हैं। तो मैं ये भी समझना चाहूँगा कि सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए कि जो खाना बर्बाद होता है या कोई ऐसी एनजीओ चलानी चाहिए कि जो बचे हुए खाने को अ, इकट्ठा करके उसे सही इस्तेमाल कर सकें? आपकी क्या राय है?
हाँ। बिल्कुल। जी। ये तो है। जी देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ ना, तो सबसे पहले तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, अगर बात करूँ सरकार की, तो सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। कहीं न कहीं स्कूलों में बताना चाहिए, बच्चों को टीवी के द्वारा बताना चाहिए, कि जो भोजन की बर्बादी है वो कितनी अ, ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए हमारे आने वाले भविष्यों के लिए। और साथ ही जैसे आपने अ, र अ, र रेस्टोरेंट्स से नाम लिए होटेल्स के नाम लिए। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है ना कि जो सरकार है वो एक अच्छा कदम उठा सकती है। जो एनजीओ के बारे में आपने बात की, तो वहाँ पर जाकर वो एक व्यवस्था बना सकते हैं। वहाँ का जो खाना बचता है, तो इस तरह के कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं एक शहर के अंदर। तो हर रेस्टोरेंट में आप जाकर देखें, वहाँ पे पूछें पूछ-ताछ करें। एक क कानून ऐसा लाना चाहिए कि देखिए ऐसा ना हो की किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ के लोग अ, सीधे बोले भई हम क्यों दें? तो एक कानून ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। और अ, फूड वेस्ट करने पर ना मुझे लगता है ज़ुर्माना लग जाए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। कि अगर कोई कहीं भी फ़ अ, फ़ेंक देता है। तो उसके ऊपर ज़ुर्माना लग जाए। तो इससे ना लोग थोड़ा डरेंगे। हुँ।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। ज़रूर। बिल्कुल। सही कहा। बहुत खूब। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, और इस बात पे मुझे याद आया, कि जैसे अ, खाना कई बार लोग होते हैं ना सड़कों में फ़ेंक देते हैं या फिर आप देखेंगे कि, जहाँ-तहाँ कचरा के तौर पे इकट्ठा कर देते हैं। और वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है और प्रदूषण करती है। तो अ, इसका निपटारा कहाँ होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? क्योंकि कई बार कितना भी कोशिश कर लें तो फूड वेस्ट होता है। तो इसका अच्छा निपटारण क्या किया जा सकता है? जी।
बिल्कुल। ये तो है। देखिए मैंने आपको कहा ना जुर्माना ही एक सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब तक लोग डरेंगे नहीं ना तब तक वो फूड वेस्ट कम नहीं करेंगे। और दूसरा जागरूकता तो ज़रूरी है। देखिए शिक्षित तो सभी हैं, लेकिन ये जो शिक्षित लोग हैं यही अशिक्षितों की तरह जब व्यवहार करते हैं ना, तो वो देख के बड़ा अ, दुख ह अ, लगता है। आपके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने को बर्बाद करेंगे। मैं सच कहूँ हमारे घर में तो जो रोटियाँ बच जाती हैं, सब्ज़ी बच जाती है। हम उसे सुबह गरम करके खा लेते हैं या फिर अगर उसे बहुत अच्छा थोड़ा आकर्षित बना देते हैं। थोड़ा मसाले तेल डाल करके उसे इतना अच्छा एकदम नया बना देंगे ना, कि एकदम लगता है कि क्या खा लिया। तो कोशिश करनी चाहिए घर में परिवार वालों को भी, कि उसे थोड़ा-सा ऐसा अ, उस नया रूप दे दें कि लगे ही ना कि बासी हैं। जी।
हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। उहुँ। अच्छा। जी। बिल्कुल। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, कि हम उसे कोई नया रूप देकर स्वादिष्ट भोजन के तौर पे अ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके विचार बहुत ही बढ़िया लगे मुझे। और इस तरीके से हम फूड वेस्ट को कम कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ऊपर जो चर्चाएँ की वो काबीले तारीफ थी। उम्मीद है हम फिर से जुड़ेंगे तो बड़ी ही दिलचस्प बात-चीत होगी। फ़िलहाल के लिए अलविदा। धन्यवाद।
बिल्कुल। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल हम फिर मिलेंगे। आपसे भी बात करके, अपनी बात साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत धन्यवाद।